Ja. Also, bei mir ist folgendes los, ähm, ich arbeite in so 'm kleinen Büro. Und irgendwie bin ich da jetzt schon 'ne ganze Weile. Aber ich meine ja gut, so lange auch wieder nicht 1,5 Jahre eigentlich. Und jetzt ist sozusagen, ähm, das Projekt, das ich zu 2 mit jemandem gemacht habe. Ähm, ist das mache ich, also, ab dem neuen Jahr alleine, weil die Kollegin gekündigt hat, so. Ähm, jetzt sieht es nicht so aus, als ob die irgendwie jemanden neuen anstellen. Und, ähm, ich sage mal so, ähm, ich traue mir das schon zu eigentlich, das alleine zu machen. Die andere Person hat eigentlich nur gestört und, äh, das Tempo verschleppt. Insofern ist das, äh, gut. Ähm, aber jetzt will ich natürlich mehr Geld haben. Ähm, weil ich das ja jetzt eigentlich, äh, alleine machen muss. Ähm, genau. Und da ist die Frage, wie ich das am besten anstellen kann?
Mhm. <chuckles> Okay. Okay. Mhm, ja gut, das ist natürlich immer so 'ne so 'ne Sache ist immer so 'n bisschen unangenehmer Punkt beim Arbeitgeber, ne? Ähm, <clears throat> okay, also, du hast dadurch jetzt auch, ja, mehr Verantwortung, würde ich, äh, schätzen, ne, weil du es ja alleine machst. Ähm, und das ist auch ist das denn von denen auch tats also von von deinem Chef praktisch, äh, tatsächlich beabsichtigt, dass die da dir niemanden zur Seite stellen oder sagen die, die finden einfach keinen?
Mhm. Ja, ja, genau. Ähm. Ja, gut, dass ist, ähm, so, dass, ähm ja, das habe ich ehrlich gesagt so noch gar nicht direkt gefragt, ähm, weil, wie gesagt, die andere Person, die war eher so 'n bisschen, äh, störend und hatte auch noch, äh, so 'ne andere Geschichte nebenher am Laufen. Also, ich war eigentlich schon sozusagen jetzt schon vorher m mehr involviert, ähm, in d das Ding und, ähm, genau. Also, das ist sozusagen so 'ne stillschweigende, ja Abmachung eigentlich. Und dass sie, ja einfach keinen Ersatz suchen.
Mhm. Ja. <clears throat> Mhm. Ja, also, du hättest, äh, so wie ich das raushöre, eigentlich auch Bock, das alleine zu machen? <chuckles>
M a im Grunde ja, wenn ich mehr Geld bekomme, ja, mhm.
Ja, okay. Mhm. Ähm okay und, äh, das Projekt ist auch bisher erfolgreich gelaufen, dass du eigentlich auch sagen könntest: „Hier, äh, ich kriege das gut hin.” Und also, dass du was vorzuweisen hast in dem Sinne?
Ja. Genau. Genau. Also, das ist im Grunde ganz gut. Also, es geht da um 'n Heft. Ich kenne zwar die Verkaufszahlen nicht so genau, aber es wird ja sowieso, i i i im Kioskbereich angeblich immer schlechter verkauft. Aber das Ding ist, dass auf jeden Fall die Kontakte zu Anzeigenkunden und so weiter, das läuft sehr gut, ja.
Mhm. Okay, ja gut, das ist ja auf jeden Fall schon mal 'ne gute Voraussetzung, ähm
Mhm. Ja.
Ja, wäre die Frage, so dein Chef, die Beziehung zu dem, wie würdest du die einschätzen?
Äh, ja, die Beziehung ist gut. Ich würde so also, teilweise sogar, äh, äh, freundschaftlich kann man sie beschreiben, ja.
Hm, okay. Ja gut, das ist ja schon mal auf jeden Fall, äh, 'n gutes Zeichen. Und s so s diese Art von Gespräch jetzt, hast du irgendwas in die Richtung mit ihm schon mal geführt? Muss jetzt nicht über Gehalt gewesen sein, aber, ja, so eben etwas ernstere Gespräche, in die in die Richtung gehen?
Ja. Mhm. Ähm, ne, eigentlich so gesehen noch nicht. Also, das war halt natürlich, als ich angestellt wurde, war das 'n Thema, äh, wie ich mir mein Gehalt so vorstelle. Da habe ich so, äh, einen Betrag genannt. Und das wurde dann auch durchgewunken. Aber okay, jetzt s finde ich, sind halt so die Karten neu gemischt, weil damals, als ich anfing, waren wir halt zu zweit. Und jetzt hat sich das eigentlich also, peu à peu hat sich das eigentlich so mit der Zeit, ähm, entwickelt, dass ich, äh, immer mehr gemacht habe in dem Heft und, ähm, genau. Ähm, von daher finde ich, ist das jetzt muss man das mal neu justieren.
Mhm. Mhm. Ja, also, das finde ich dann auch, steht dir durchaus zu. Ähm, <clears throat> hast du seit, äh seit wann bist du jetzt praktisch da so am am Überlegen, wie du das am besten ansprichst oder ob du das ansprichst?
Mhm. Ja. Ja, also, ähm, dass die a Kollegin aufhört, das weiß ich so seit 4 Wochen ungefähr. Und seitdem überlege ich mir das.
Okay. Ja.
Mhm.
Ja, gut, also, <clears throat> ich sage mal so, wenn wenn du 'ne, ja fast schon freundschaftliche Beziehung äh, V Verhältnis mit deinem mit deinem Chef hast und du jetzt auch sagst, so sowas also, da kann man mit dem reden, so, manche manche sind ja es gibt ja auch Chefs, die wirklich nett sind, aber wenn dann das Thema kommt, sind die eher, ja, <chuckles> eher schwierig dann auf einmal. Ähm, ich weiß nicht, wie du das einschätzt bei ihm, aber
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja gut, ich kann das schlecht einschätzen ne? Also, das ist halt ähm, der Verlag, das ist auch so 'n ganz komisches Konstrukt. Das ist eigentlich 'ne kleine Klitsche, gehört aber einer GmbH, die größer ist. Und von daher kann das sogar sein, dass das da von der obersten Chefetage noch mal irgendwie durchgewunken werden muss. Äh, das ist ja heutzutage alles so so 'ne Sache.
Mhm. Ja. Ja. Ja, gut, also <clears throat> dann würde ich fast sagen, dass es einfach mal also, ist jetzt immer leichter gesagt als getan. Aber dann würde ich jetzt fast sagen, hält dich ja eigentlich nichts groß zurück, das zumindest mal anzusprechen, ne? Also, ähm, von dem, was du jetzt f über deinen Chef erzählt hast, klingt das eigentlich so, als f würde der da auch mit sich reden lassen. Ähm, ich weiß nicht, wie's insgesamt dem Unternehmen geht, dass es jetzt, ähm
Mhm. Mhm. Mhm. Okay, ja.
nicht irgendwie also, s wenn wenn jetzt wenn's jetzt zum Beispiel gerade super schlecht stünde um das Unternehmen und man äh, das würde irgendwie um um die Existenz bangen, dann ist das immer jetzt vielleicht nicht der nicht der aller allerbeste Zeitpunkt, um nach 'ner Gehaltserhöhung zu fragen. Aber wenn das jetzt auch nicht der Fall ist, äh, das habe ich jetzt nicht rausgehört zumindest, dann, ja, würdest du könntest du das ja vielleicht irgendwie mal einfach versuchen. Also, wie wü wie würdest du denn sagen würdest du das am besten vielleicht angehen?
Mhm. Ja, ja. Ja. Klar, mhm. Ja, ja. Mhm. Na ja, also, ich kann sozusagen ja so argumentieren, dass, ähm äh, wie ich das schon gesagt habe, ne? Dass diese dass diese Gehaltsverhandlungen, die so beim Einstellgespräch, ähm, aufkam, dass ich da ja davon ausgegangen bin, wir gestalten ein Heft zu zweit. So und jetzt jetzt hört die Kollegin auf, jetzt bin ich halt alleine da. Und dass das einfach mehr Verantwortung ist und letztendlich auch, ähm, mehr Arbeit. So es ist jetzt quasi, äh ne, das, äh, w weiß ich gar nicht, das ob ich das so sagen soll. Das sage ich aber jetzt mal so, ähm, äh, u unter uns, dass, äh dann w wird eigentlich das offiziell, was sozusagen vorher schon inoffiziell war, dass ich nämlich das den Löwenanteil sozusagen, äh, da, äh, gemacht habe. Aber das hat sich so im Gehalt nicht gezeigt. Und jetzt wäre eigentlich der d der Punkt, das sozusagen grade zu rücken, ne? Also, es ist halt, wie gesagt, äh, für mich mehr Arbeit und mehr Verantwortung. Das ist eigentlich so das Hauptargument.
Mhm. Ja, ja, mhm. Mhm. Ja. Ja, eben, ne, das ist ist ja auch gar nicht verwerflich, da jetzt das auch offenzulegen, so von wegen „hier, ich habe eigentlich bisher auch schon die meiste Arbeit gemacht, ähm, und fände es dann nur fair, wenn das dann auch sich im Gehalt niederschlägt,” das ist ja völlig nachvollziehbar, also, ähm, das auf jeden Fall 'n guter guter Punkt, dass du das ansprichst, ähm
Mhm. Mhm. Mhm, ja. Mhm.
ja, einfach, ähm, weil so 'n Gespräch ist natürlich immer schwierig anzufangen, also
Mhm.
da so den Einstieg zu finden, dass es vielleicht einfach ganz ganz ruhig, äh, erstmal die Situation erklärst, dass du das ja jetzt alleine machst und, äh, dass du zwar bisher eh schon die meiste Arbeit gemacht hast, aber dass es ja jetzt dann auch aufm Papier so ist und dass da sicherlich auch noch mal dann 'n Ticken noch mal mehr auf dich zukommt. Und dann f auch, f ja, würde ich sagen, gleichzeitig auch zeigen „Hier es läuft ja wirklich gut so. Ich mache hier 'n guten Job.” Ähm, ja, und dann einfach, äh, in höflicher Art und Weise dann 'ne Bitte formulieren: „Hier, äh, ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass ich da jetzt auch was mehr für kriege, so wie sieht das aus? Ist das, äh wäre das machbar?” Und dann so dann erst mal vielleicht die erste Reaktion dann ab abzuwarten.
Mhm. Ja. Mhm. J Mhm. Ja. Aha, okay, ja. Ja, gut, das ist äh, äh, das klingt nach 'ner ganz guten Strategie. Ähm, genau, ähm, ja, und sonst, ähm, weiß ich nicht, ne, ich kann ja sozusagen mich jetzt schlecht bei Kollegen irgendwie informieren, weil das sind alles so andere Abteilungen. Was weiß ich? Grafik, Social Media und sowas, ähm, die das zum Teil au eigentlich auch alle, ja halt alleine machen. Aber, ähm, ja, das ist so das Ding, ne, wenn man in so kleinen Läden arbeitet. Das hat so vor und auch gewisse Nachteile irgendwie.
Ja, ja. Ja. Mhm. Ja, ja, da bist du dann natürlich so jetzt auf dich allein gestellt und hast auch keinen ja, keinen Vergleich, ne? Den du praktisch anbringen kannst oder irgend 'n Kollegen, mit dem du dich da mal austauschen kannst, das äh, das stimmt. Das kann ich mir vorstellen, dass das dann
Mhm. Mhm, genau. Mhm.
die Situation etwas, äh, ja, komplizierter macht, erschwert, ähm
Ja.
also ich würde es an deiner Stelle erstmal wirklich ganz ruhig ansprechen. Und ich sage mal, selbst wenn jetzt die 1. Antwort nicht direkt positiv ist oder erst noch so 'n bisschen zögerlich ist und so, kannst du ja irgendwas überlegen, so 'n als so nach dem Motto als Plan B, dass du sagst: „Hier, ich, äh wenn wenn du jetzt sagst, nein, äh, Gehaltserhöhung direkt ist nicht drin, dann mache ich das jetzt ziehe ich das hier jetzt erstmal durch, alleine“. Und dann guckst du in 'n paar Monaten nochmal drauf, wie das wie das läuft, dann, äh, kannst du es nochmal neu bewerten: „Ob ich hier 'nen guten Job mache”, und dass du da so 'n bisschen Perspektive schaffst, weißt du, dass du nicht einfach 'n selbst, wenn die Posi äh, wenn die Reaktion negativ ist, dass du das dann einfach hinnimmst, sondern so 'n bisschen sagst: „Ja, okay, ich akzeptiere das zwar jetzt, aber für die Zukunft ist mir da schon wichtig, dass sich da was tut, so.”
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Okay. Ja. Mhm. Okay, ja. Ja. Okay, verstehe. Ja. Also, jetzt nicht zu sehr die Pistole auf die Brust setzen, sondern das erst mal erst mal so 'n bisschen, äh, wenn es nicht sofort klappt, so 'n bisschen auf Zeit spielen und dann das noch mal auf 'n Tisch legen. Ja, das klingt nach 'ner guten Strategie, mhm.
Genau, ja. Mhm. Ja, also das äh, ich denke auch, dass da selbst also, selbst, wenn da jetzt wirklich äh, vielleicht gibt er es dir ja auch direkt, <chuckles> weiß man ja nicht, aber, ähm, ich finde das ist eigentlich 'ne ganz da da besänftigt man sein Gegenüber auch mit, finde ich. Also, das, äh, ist eigentlich 'ne ganz gute Strategie.
Okay. Ja, ja, ja. Mhm, mhm, mhm. Ja, das klingt nachvollziehbar. Ja, super. Dann vielen Dank für die hilfreichen Tipps und für die ja, für das Verständnis. Du hast mir da sehr weitergeholfen.
Das freut mich. Dann wünsche ich dir da ganz viel Erfolg mit und alles Gute.
Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.
Tschau.